بُص هو ال ال الفكرة كُلّها هي هي ش هي شغل عادي، يعني أغ يعني ممكن أغلب الناس تشتغله عادي مش محتاج مهارة معَيَّنة أو حاجة قوية يعني، و اللي هي الحاجات اللي ليها علاقة بخدمة العملاء والحاجات دي. وكانت حاجة فيها نوع من ال ال الت الTechnical يعني وأنا حد بحُكم إن أنا كانت دراسة عملية فباحب الحاجات بتاعت الTechnical عُمومًا، فَقُلت خلاص يعني طبعًا أ فكرة خدمة العملاء والحاجات دي بعد 5 سنين يعني في كلية عملية حاجة يعني ما كانتش على الخ على البال ولا الخاطر اللي هي ممكن تحصل ولكن بسبب الظرف ال الحالي ساعتها قُلت خلاص مش مشكلة بدل ما إحنا قاعدين في البيت قاعدين بن بنضَيَّع وقت وبنلعَب ونهزر فَخلاص مش مشكلة. فالمهم رُحت وبعدين قُلت يعني بدأت بقى أتعَرَّف، طب أنتُم مين؟ أنتُم بتعمَلوا إيه؟ إيه خدمة العملا دي أصلًا؟ أنا أصلًا ما كنتش باكلم خدمة العملا <chuckles> فَما اعرَفش أصلًا يعني إيه خدمة عملا.
امم. جميل. امم. جميل أوي. <laughs> أنت لسه أصلًا بتستكشف يعني بتستكشف إيه خدمة العملاء مش إيه الشغل يعني. <chuckles> آآ، جميل.
حرفيًا، بالضبط، بالضبط حرفيًا، يعني حتى ليّا تَجرُبة لطيفة أوي في الموضوع ده من كُتر ما الموضوع ممكن أبقى أحكيها لك، يعني أول ما دَخَلت طِلعت HR يعني ممكن أبقى أحكيها لك بس أكَمَّل لك إجابة سؤالك الأول آه. <laughs> وبعدين وبعدين بَدأت بقى أشوف اللي هو طب أنتُم بتعمَلوا إيه هنا بقى، يعني الناس هنا الأقسام اللي موجودة إيه؟ والناس اللي بتشتغل هنا بتشتغل في إيه؟ طب بتذاكروا إيه؟ طب فبَدأت بقى إن أنا يعني آآ أ أ أ أغَيَّر بقى يعني الكاريير بتاعي أو مش أغَيَّر الكاريير أنا بَدأت أتعلم للاشيء، اللي هو أنا ما اعرفش اللي أنا باتعلمه ده هيفيدني في يوم من الأيام والّا لأ، وما اعرفش اللي أنا باتعلمه ده ممكن يفيدني حتى في إيه ولكن بَدأت أتعلم يعني آآ، زي ما بنقول كده إيه بازَوَّد من مهاراتي لَعَلّ وعَسى أحتاج المهارة دي في يوم من الأيام، و وفعلًا ده اللي حصل.
أ أ أكيد. <laughs> آه. امم. ي آه فهمت. امم. فهمت. اهم. حلو آه. امم، طب أن أنا أنا أنا عندي سؤال دلوقتي مهم جدًا، أنت دخلت الكاريير الجديد ده علشان أنت ما كنتش عايز الكاريير القديم بتاعك أو عايز تغَيَّرُه، والّا علشان ما كانش في فرص أصلًا في الكاريير بتاعك، فأنت بقى لَمّا جات لك فرصة رُحت داخل فيها؟
قُل لي، امم. بالضبط، لأن هو كانت ال م ال الدُنيا كُلّها مقفولة ما فيش أصلًا الناس اللي كان عندها خبرة كانت بتقعُد من الشغل، بسبب إن الشرِكات بتقفل والمصانع بتقفل و الدُنيا كانت كُلّها مقَفلة وال ال العالم كُلُّه مش عارف إحنا رايحين فين، ف فما كانش في فرص وما كانش في حياة طبعًا، فهو دي الحاجة كانت حاجة ق آه، هي حاجة قَدَريّة آه هي حاجة قَدَريّة بحتة. فطبعًا تشتغل يعني نع ن ن ن اللي هو أنزَل أشتغل في حاجة ما ليش علاقة بيها وأتعلمها والّا أفضل قاعد في البيت، فلأ طبعًا أنزَل أشتغل وأتعلم و ويبقى ليّا مَصدَر دخل، وخُصوصًا أنا لسة في بداية حياتي ف فهي جات كده يعني، كانت حاجة قَدَريّة بحتة يعني.
امم. جميل آه، آه، ف ف فده ما كانش رغبتك، يعني أنت لقيت نفسك فيها وخلاص، آه جميل جدًا.